Ờ, mình cũng từng nghĩ ra những cái con con số chính xác để bản thân mình theo theo đuổi á, để theo cái mục tiêu đó, nhưng mà đôi lúc thì nó cũng hơi bị khó để đi đúng cái kế hoạch mà mình nghĩ là nó đã hoàn hảo như vậy, cho nên mình nghĩ là mình sẽ có những cái cách mà mình sẽ đánh giá khác nhau á. Ờ, ví dụ như mình chia sẻ là ví dụ như trong cái phần tiền lương đó thì mình sẽ chia khoảng ra là 50% là mình sẽ sử dụng cho những việc mà bắt buộc là mình phải chi chi s chi tiêu, đó, và năm mươi phần trăm còn lại thì mình sẽ chia nhỏ nó ra cho những cái như là khoản dự phòng nè, quỹ dự phòng nè, những cái việc là đầu tư cho bản thân mình. Và sau đó thì mới tới những cái việc như là đam mê, như là, à, hậu tụ tập với bạn bè chẳng hạn, hoặc là như cái đam mê hồi nãy mình bảo với bạn thì mình sẽ chuẩn bị đi concert ca nhạc hội. Đó, thì mình sẽ
Ừm. Ồ! Vậy hả? Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, ừm. Vậy thì n ừm, mình hiểu. Ừm, vậy thì sẽ là sẽ dựa trên lương của mình, đúng không? Chứ không phải đúng rồi, mình hiểu, ừm.
Đúng rồi, và cũng như là hoàn cảnh của từng người nữa thì mình mới có thể là xem như thế nào mà chi tiêu phù hợp cho từng cá nhân. Chứ mình nghĩ cái việc mà đặt ra một con số nhất định á thì bản thân của mình cũng sẽ bị áp lực khi mà giả sử như 1 tháng nào đó mình không đạt đúng được cái con số đó, thì tinh thần của mình sẽ bị xuống dốc nè, đúng hông? Cũng như là bị
Ừm, đúng. Ừ, cái này cũng đúng nha, đúng rồi, đúng rồi. Mình cũng đã từng trải nghiệm những cái vấn đề như thế này rồi, vậy nên mình cũng khá là hiểu. Ừm.
Đó, rồi sau đó sẽ ảnh hưởng Đúng rồi, ảnh hưởng tới những cái tháng kế tiếp đó, cho nên mình nghĩ là theo những gì mình đã được trải nghiệm tới thời điểm hiện tại thì cái việc mà chia nhỏ phần trăm ra cũng như là phù hợp với từng cá nhân, hoàn cảnh sống thì nó sẽ trở nên phù hợp hơn.